Emm, ya genelde aslında, tabii ki daha böyle standart diyebilirim. Yani, kareli olsa bile böyle çok fazla belli olmayan, emm, o işte, desenleri böyle daha minimal olanlardan, onları tercih ediyorum. Mesela bir tane de şimdi son zamanlarda
Hı hı. Evet. Tamam.
eee dikey çizgili aldım mesela beyaz, eee, açık mavi şeklinde o da güzel duruyor. Bir tane favo aslında 2 tane favori gömleğim var. Bir tanesi Lacoste'tan aldım. Kalitesi o kadar çok iyi ki, giydiğim zaman hiç üzerimde hiç hissetmiyormuşum gibi. Yaz aylarında
Güzel. Hı hı. Hımm, hafiflik açısından mı, kumaşından mı kaynaklı hafiflikten mi bahsediyorsun? Hı hı.
Evet, kumaşından kaynaklı, yani, böyle ha terlesen bile hiçbir şekilde onu, üzerine yapışmıyor. Yani, gerçekten harika. Bir tane daha almak isterim, emm, ondan.
Hımm, güzel. Hımm, parasının karşılığını verdiğini söyleyebilir misin o gömlek için?
Kesinlikle, yani, bak belki 4 senedir kullanıyorum. Hani benim nadirdir yani 4 senedir kullandığım, böyle hâlâ ilk gündeki gibi, emm, bir şey var böyle bir etkisi var.
Hı hı. Evet. Hı hı. E, çok güzel.
Ya, normalde aslında o kadar pahalı gömlek almıyorum ama işte, eee, o onu aldım, tavsiye etmişlerdi.
Hı hı. Gardıropta olması gerekenlerden biri diye düşünüyorsun belki de. Mutlaka kurtarıcı olması açısından, eee, görünmesi gerektiğini Peki ayakkabı demişken, eee, mesela kemer konusuna nasıl bakıyorsun? Erkeklerin özellikle kemer konusunda, eee, çok hassas olanlar var işte, onda deri olması ya da işte, eee, farklı farklı yeni örgü modeller çıktı. Eee, de bunda da aslında bayağı bir, eee, üretim yapan, eee, mağazalarda reyonu olan, önemli bir aksesuar gibi de değerlendirilir. Sen nasıl bulursun kemer konusunu?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii.